امم، بص أنا عندي مشكلة كبيرة الصراحة ولسه يعني مدركاها من حاجة بسيطة يعني من وقت صغير جدًا وقلت أكلمك يمكن تلاقي لي حل فيها أو تنصحني نصيحة معينة تخليني أتحكم في الموضوع شوية. أنا مشاعري بتأثر جدًا على ال على ال على صرفي للفلوس فاهمني يعني زي ما بيقول كده عندي حاجة اسمها شراء عاطفي.
امم.
ف فطبعًا أنا مضيّعة ميزانيتي كلها رايحة في داهية، والدنيا مش أحسن حاجة، ومش عارفة أسيطر خالص على مشاعري، أو أربطها بموضوع التسوق عمومًا.
امم.
ف فلو في حاجة تقدر تفيدني بيها بالموضوع، أبقى شاكرة ليك جدًا حقيقي يعني؟
هو بصراحة، موضوع الشراء العاطفي ده يعني موضوع فعلًا بيبقى مهم جدًا لناس كتير، خصوصًا أصلًا إن بسبب أصلًا تقسيمة ال السوبر ماركتس، وحتى البرامج بتاعة الشراء، هي أصلًا تكون قايمة على الموضوع ده، إن همّ بيحاولوا يعرفوا إزاي فعلًا يأثروا على نفسية الشخص اللي قدامهم بحيث إن هو يقدر يشتري، ويبدؤوا إن همّ بقى يوزعوا له ترتيب مثلًا آآ ال الأشياء اللي مُمكن يشتريها على حسب مثلًا موده، أو على حسب الناس عادةً بتحتاج إيه، فبالتالي بيشتري أكتر من غير ما يحس، فأنا فاهم بصراحة يعني موضوع آآ إن إنتِ حاسة إن ميزانيتِك بتخلص بسرعة على حاجات مثلًا آآ أنتِ مش شايفاها إن إن هي over أو كتير، أ أنا بصراحة فاهم الحتة دي أوي، بس يعني برضو لو تقولي لي أكتر، يعني آآ، إيه هو مثلًا ال اللي بيدفعِك أكتر عشان تشتري حاجات، يعني هل مثلًا بيبقى هو إحساس بالفرح، والّا مثلًا بيبقى إحساس بالتوتر، والّا حتى إحساس بالحزن، يعني قولي لي أكتر كده؟
امم. لا، لأ ده كل حاجة، يعني أنا مجرد ما بش ما مشاعري تبقى مِتغَيرة كده أنا مش طبيعية، يعني أنا مثلًا زعلانة، فرحانة، متوترة، قلقانة، بس مش طبيعية، يعني اليوم بتاعي مش مش مستقر، أيًا كان بقى التقلبات اللي كانت فيه، لأ باروح على طول، أنت عارف حتى ممكن إيه، يعني أنا ساعات بقى أنا باس أنا بانزِّل برامج كتير وكده ب باستخدمها، يعني آآ ساعات في برامج باحس إنها ممكن تفيدني بس مش هتفيدني أوي في الأيام العادية، ممكن ما اشتريهاش، ممكن ما اعملش اشتراك فيها
إمم. إمم.
آجي في الأيام اللي أنا مش تمام فيها، أو يعني في في مشكلة في مشاعري شوية، آآ باعمل اشتراكات كتيرة جدًا، جدًا، آآ وطبعًا باشتري حاجات هِدوم، ولِبس، وميك أب، وحاجات برضه كلها أنا مش محتاجاها حقيقي خالص، وممكن حاجات تبقى مكررة كمان، يعني من كتر ما أنا باشتري بالاقي إن في حاجات كتير متكررة عندي، كذا واحدة.
إمم.
والإشتراكات طبعًا دي أنا مش بافتكِر مثلًا إن أنا أوقفها لمّا خلاص اخلصها، فبتسحب كل شهر أوتوماتيك. فالموضوع ما بقيتش عارفة أسيطر عليه خالص الصراحة، ومش عارفة أعمل فيه إيه يعني؟
طب يعني هل مثلًا الموضوع آآ يعني أيوه أنتِ م تمام بتشتري آآ حاجات على حسب يعني أنتِ حسيتِ إن في تقلب في المشاعر سواء كان فرحة أو غيره بتشتري، يعني سواء مثلًا حتى لو زعلانه كده.
أو تحس إن في تذبذب في الاستقرار آه.
امم طب، هل بقى ال الحاجة نفسها اللي بتشتريها دي، هل بيكون ليها مثلًا علاقة بموضوع مثلًا مشاعرِك أو كده، مثلًا لو أنتِ فرحانة فدايمًا بتميلي للأكل، أو لو أنتِ مثلًا زعلانة مُمكن تميلي مثلًا لمي للميك أب شوية، بحيث إن أنتِ يعني تفرحي نفسِك، يعني هل مثلًا بيبقى فيه يعني ترتيب، أو بيبقى فيه مثلًا رابط أو صلة،؟
امم. والله، آه فعلًا.
امم.
والله عندك حق فعلًا، لسه لسه أنا آخده بالي من الموضوع ده وأنت بتتكلم دلوقتي، إن فعلًا وأنا فرحانة آآ، آآ، آآ، باروح دايمًا أجيب لنفسي بقى ميك أب، وأجيب حاجات كده perfumes وبتاع، واللي هو أنزل، أنا أنزل بقى أتسوق، يعني اللي هو أجرب هدوم بقى وأشوف الحاجة المناسبة والألوان وبتاع، وأشوف حاجة جديدة كان نفسي فيها وكده، ولمّا فعلًا، فعلًا بأبقى زعلانة باروح للأكل، أنا مش عارفة إزاي ما أخدتش بالي من الموضوع ده، بس لمّا فعلًا بأبقى زعلانة باروح آكل أي حاجة، أشرب أي حاجة، آآ بس بأجيب بقى كتير، يعني أنا ب يعني مش عارفة ليه بصراحة، بس باحس إنه ال أجيب طُعوم جديدة وكتيرة، وأقعد أجرب فيهم وأسلي نفسي وكده، فاهم، ف فبرضو حاجة يعني الصراحة مستفزة. <laughs>
امم. امم، امم. هو أيوه، بصراحة يعني الموضوع أصلًا آآ إن أنتِ يعني يبقى الموضوع ليه ارتباط بمشاعرِك أو كده فهو فعلًا يعني، شيء مفهوم بصراحة، خصوصًا حتى موضوع الأكل، لأن ناس كتير جدًا بتحس إن هُم يعني بيبقوا عايزين ياخدوا دوبامين عشان يحسّوا بسعادة تانية، يبدؤوا إن هُم يحسّوا إن هُم بفرحة تاني، فالعقل نوعًا ما بيبدأ إن هو يحفزّهُم أكتر إن هُم يروحوا، آآ يشتروا بقى أكل عشان مثلًا يجرّبوا الأكل الجديد ده، لإن موضوع التجرُبة وكده هو فعلًا بيبقى يعني آآ، جميل جدًا بالنسبة للإنسان إن هو يجرّب حاجة جديدةُ يمكن تعجبه، لو عجبته فعلًا يبدأ إن هو يفرح أكتر، يبدأ إن هو يعني مودُه يتغيّر اكتر.
امم. لإنها تجربة جديدة صغي آه.
امم، ففعلًا يعني الموضوع ده يعني بيبقى بيغيّر فعلًا، في مود الإنسان جدًا وموضوع مثلًا الmakeup ممكن يكون مثلًا بسبب آآ، إن هو مثلًا أنتِ حاسة إن أنتِ فرحانة فبالتالي أنتِ عايزة تحتفِلي أكتر، فبالتالي مثلًا عايزة اللي هو يعني آآ تتجمِلّي أكتر أو كده، فبتروحي أكتر لموضوع الmakeup وتبدأي إن أنتِ تشتري بقى فيه بكثرة شوية. طيب آآ هل أنتِ مثلًا، بتحتفِظي آآ، بسِجلّ مثلًا للمشتريات بتاعتِك، سواء مثلًا فاتورة أو ورقة أو حتى يعني بتسجِلّيها على التليفون أو كده والّا بتقسّمي الموضوع إزاي؟
إمم. م لا، لأ، بارمي الفواتير على طول. <laughs>
<chuckles> أيوه.
<chuckles> يعني آه، مش مش مُهمة خالص بالنسبة لي، آه.
امم، هو فعلًا يعني الموضوع ده ممكن إن هو يكون مأثّر آآ، عليكِ أكتر، يعني زي ما أنتِ قلتِ لي، أنتِ في حاجات كتير أصلًا أوي فعلًا بعد ما بتشتريها بتلاقي إن هي أصلًا متكررة وإن هي أصلًا عندِك، يعني آآ، يعني شوية قطع منها أصلًا بالفعل ما كانش لازم أنتِ تشتريها تاني، فممكن فعلًا يكون موضوع الفاتورة يعني ممكن آه، يكون مأثّر. آه، طيب هل مثلًا أنتِ طيب آآ، بتشتري طيب إزاي؟ يعني كلّميني بقى أكتر أصلًا على موضوع الشراء ذات نفسه، هو مثلًا ب بيبقى أصلًا آآ، في الحياة الواقعية يعني بتنزلي وتروحي مثلًا السوبر ماركتس أو كده والّا يعني امم، بتشتري بقى أونلاين بسبب مثلًا سهولة ال البرامج وبرضه حتى كمان هم بدأوا إن هم يوفروا موضوع الدفع عند ال عند الش عند الاستلام، فالموضوع يعني بقى أسهل كمان عندِك وآمن كمان يعني، قولي لي يعني كده تجربتِك عامةً يعني عاملة إزاي؟
امم. يفيدني فعلًا شوية. امم. امم. امم. آآ، لا هو الاتنين، بس بانزل أكتر لما بابقى فرحانة وده طبعًا نادرًا. <laughs> فيعني عشان أنزل، فده بيبقى مثلًا كل شهر مرة مثلًا، بس لا، طول الوقت بيبقى فعلًا أونلاين سواء بقى برامج آآ، أكل سوبر ماركت أكل في البيت آمم، لبس، حتى يعني أنا مؤخرًا اشتريت تليفون أونلاين فيعني الموضوع كان غريب بالنسبة لي؛ عشان أول مرة أعمل كده. دايمًا كنت لما باشتري تليفون جديد بانزل أقارن ما بين كذا حاجة وأشوف وبتاع.
اهم. <chuckles> اهم. <chuckles> إمم. امم.
ففعلًا بُص السوشيال ميديا فعلًا سهلِت الدنيا أوي بس بوظت ميزانيتي، بقى يعني ودِت ميزانيتي في داهية. <laughs>
أيوه، أيوه.
ف آه، ف ففي ليها جانب سيء برضه ال السوشيال ميديا الحقيقة.
هو فعلًا آه، يعني عندِك حق يعني الموضوع أصلًا الإعلانات وإن هي أصلًا تبقى أنتِ محاطة بإعلانات كتير أو برامج كتير، بتسهل أصلًا عليكِ الموضوع وإن أنتِ كمان أصلًا اللي هو بس تخشي تقلبي حرفيًا، يعني بدل ما أنتِ مثلًا تنزلي وتروحي مطعم واحد تشوفي هو عنده أكل إيه أو كده، أنتِ حرفيًا عندك كل المواقع ما بين إيديكِ، تدخلي عليهم كلهم في نفس الوقت
امم. آه، أنا عشان أطلب أكلة بالضبط ممكن أقعد ساعة ونص أقعد أقارن ما بين المحلات كلها، فالموضوع مرهق الصراحة أوي.
بالضبط آه، يعني هو فعلًا الموضوع ده منتشر جدًا. موضوع إن أنتِ أصلًا عندِك المطاعم كلها بين إيديكِ، آه هي حاجة جميلة، ولكن للأسف زي ما أنتِ قلتِ مش بس أصلًا كمان بتقلِل فلوسك بس أو كده، لأ، دي كمان برضه موضوع ال الوقت، أصلًا كمان يعني بيضيع لِك وقتِك جامد أوي فهو فعلًا الموضوع قد ما هو مفيد، لأ هو برضه كمان مضر زي ما أنتِ قلتِ، بس طيب يعني قولي لي أكتر كده يعني آآ، هل أنتِ طيب حتى بتدفعي آآ، في البرامج دي بتدفعي بالفيزا والّا بتدفعي بالفلوس لأن حتى دي بتفرق؟
امم. صحيح. امم. لأ، بادفع بالفيزا فعشان كده باقول لك إنه أنا بانسى بقى أنا اشتركت في إيه، فب فباجي في آخر كل شهر ألاقي كمية فلوس اتسحبت كل شوية ماسج من البنك في مثلًا $100 مثلًا انسحبوا عشان كذا في ميّة وأربعين عشان كذا في 200 عشان كذا، فأنا بالاقي نفسي في الآخر يا جماعة طب أنا هاكل وأشرب منين يعني <laughs> بانسى خالص، بانسى خالص، مع إنها بتبقى حاجات يعني ممكن كتير ما تبقاش مهمة بالنسبة لي و واستغنى عنها. بس ممكن في لحظة وأنا متضايقة وحسيت إنها ممكن تفيدني في اللحظة دي بس، أروح عاملة و وخلاص وأنساه بقى.
إمم. أيوه. أيوه. إمم، هو فعلًا الموضوع أصلًا الفيزا كمان يعني قد ما هو برضه يعني مفيد زي ما باقول لِك، ولكن برضه هو بيبقى يعني نوعًا ما بيسهّل أصلًا إحساس الواحد بالفلوس؛ عشان كده دايمًا هم بيعتمدوها إن هي أصلًا آآ وسيلة شراء رسمية، آآ بحيث إن هو يعني يبقى أصلًا آآ، تحسي إن أنتِ بتشتري وخلاص أكنك بس كأنِك بتشتري حاجة مجانا، لأن أنتِ إمم.
إمم. إمم. كإني ما دفعتش فلوس، بالضبط، أنا ما باحسش إن أنا دفعت فلوس خلاص لما بادفع بالفيزا دي حقيقة.
بالضبط عندِك حق، لأن أنتِ بتحسي إن هو مش مثلًا أنتِ خدتيها من جيبِك والفلوس بقِت قدامِك كده ملموسة ودفعتيها للراجل، وحسيتِ إن هو بالإحساس إن أنتِ خسرتِ فلوس أو نقِص من عندِك فلوس، لأ، أنتِ للأسف يعني مجرد دوسة زرار فالدوسة دي مش بتخلي الواحد إن هو يحس أوي بموضوع إن هو آآ، إن أنا بادفع من الفيزا أو كده وده ده السبب اللي هم أصلًا كمان يعني آآ، خلوكِ مثلًا تقدري إن أنتِ آآ، تفعّلي موضوع الاشتراك إن هو يبقى أصلًا لوحده من غير ما يسألكِ، فبالتالي أصلًا بتبدئي إن أنتِ مثلًا تنسي بقى وتبدئي إن أنتِ كمان حتى يعني زي ما أنتِ قُلتِ ما بتبقيش واخدة بالِك وبتيجي على آخر الشهر تلاقي إن البرنامج ده سحب كذا والبرنامج ده سحب كذا، وتلاقي إن أنتِ أصلًا مش عارفة الفلوس هتتبقى لِك قد إيه فكل الحاجات دي فعلًا هي ليها دخل أصلًا بموضوع ال عملية الشراء نفسها أصلًا جرت بالفيزا والّا كانت عادية. طيب آآ، قولي لي أكتر كده طيب يعني أنتِ ما حاولتيش آآ، تنظمي آآ، شرائِك ما حاولتيش مثلًا تستخدمي حاجات زي الورق
إمم. صحيح. إمم. بالضبط. إمم. لا، لا، لأ، خالص، لا، لأ، أنا دي أول مرة هتبقى معاك بقى بعد ما أدركت الموقف، فقُلت أكلمك بقى تديني الحل على طول عشان أخلص. <chuckles>
إمم، إمم. أيوه أيوه، بُصي هو إحنا ممكن مثلًا نبدأ بموضوع يعني هيبقى سهل جدًا معاكِ خصوصًا إن أنتِ يعني هتكوني لسه بدأه فيه، هو موضوع إن أنتِ آآ، تحاولي أكتر إن أنتِ آآ تسجلي كل عملية شراء تعمليها، آه، موضوع فعلًا ممكن يكون مرهق وممكن إن هو يكون متعب وكده، ولكن صدقيني فعلًا هيبقى الموضوع آآ، هيسهل عليكِ كتير أوي، وفعلًا أو من أول شهر هتلاقي إن أنتِ لأ بقيتِ حاسة بالفلوس أكتر وبقيتي حاسة كمان إن أنتِ عارفة الفلوس جاية وهتروح فين، وهتحسي كمان برضه إن موضوع الاشتراكات اللي بتحصل من غير لازمة دي قلِّت خالص لأن أنتِ هتبقي متابعة كل حاجة، فتقدري إن أنتِ مثلًا الأول خالص تبدئي مثلًا بموضوع لو مستصعبة ال الموبايل أو كده تقدري ساعتها تبدأي بموضوع الورق وبعدين تقدري إن أنتِ تنقلي بقى لبرامج هتسهل عليكِ الموضوع أكتر، لأن يكون فيها آآ، مثلًا إشعارات هيكون فيها مثلًا برامج مثلًا زي هيبقى فيها منبه أو كده بحيث تخليكِ إن أنتِ تبقي منتبهة أكتر لموضوع فهو الموضوع لو قسمتيه
إمم، صحيح. صح. صحيح. أنتبِه على طول، آه، عندك حق فعلًا. والله فكرة
إمم.
الفكرة نفسها كويسة، هتساعدني جدًا، جدًا، هتخليني آآ آآ، يعني أنظم الدنيا شوية أمسكها في إيديا كده زي ما بيقولوا ما أسيبهاش سايحة كده، فلأ فعلًا هاعمل كده و وأكيد لو في أي حاجة تانية هاجي لك تنقذني على طول زي ما أنقذتني كده النهاردة بجد اتبسطت أوي بالكلام معاك، وأكيد لو في أي حاجة تاني هاجي لك على طول، شكرًا.
العفو على إيه، أنا دايمًا موجود هنا في أي وقت.